Mhmm s più che altro penso sia per il tempo.
Mh, okay, quin mh
Perché, chiaramente se svegliarmi tanto presto, sarebbe più semplice se andassi a dormire in un orario decente, ehm, però alzandomi tanto presto, magari a volte rinvio la sveglia, poi, ehm, magari mi sveglio 1 ora, un dopo che di quella che mi ero imposto, ehm, che era il tempo per riuscire a fare le mie cose con calma, e alla fine mi ritrovo a fare tutte le cose di fretta e e magari la dieta non la preparo come dovevo prepararla, la preparo a metà, magari faccio solo la colazione e il pranzo, e poi quando torno devo fare il resto velocemente. Ehm oppure quindi non è non è proprio il massimo.
Mh-mh. Mh. Okay. Quindi hai un po' la tendenza a preparare, uhm, in anticipo i pasti?

Senti, voglio parlarti di una cosa che ultimamente, ehm, non riesco a proprio a gestire, è il fatto di riuscire a creare, o più che creare, proprio mantenere una routine, ehm, giornaliera che magari voglio impormi, che non non riesco proprio a durare più di 2 giorni nel mantenere quella routine. Non so se perché mi impongo troppe cose, non so se perché invece, ehm, magari, mhmm, mi impongo solo delle scuse e non non faccio quello che dovrei fare, e mi sento altamente pigro e altamente ehm, procrastino veramente un sacco, ehm, e questa cosa, mhmm, <exhales> mi turba un sacco perché vorrei essere più produttivo.
Mh-mh. Okay. Mh. Ho capito. Ma, ehm, senti da quanto tempo hai deciso di instaurare questa routine giornaliera?
Mhmm, più o meno sarà un mesetto che provo a creare delle routine cercando di incastrare tutto quello che mi propongo tra lavoro, studio, ehm, progetti, mhmm, personali e anche allenamento quindi sì, sicuramente sono tante cose, ehm, ho provato, mhmm, diverse piccole routine da quella poco con poche cose a quella con tante task, ehm, e in ogni caso mi ritrovo che procrastino molto e alla fine non non faccio quello che dovrei fare, o se lo faccio non lo faccio al 100%. Ehm, mi fermo a metà o comunque non non li completo ecco.
Mh-mh.